Слушай, ну я, у меня м м, сложилось, в общем, такое впечатление, что будет, э, хорошо сделать какой-то джинсовый костюм с какими-то вот элементами из гжели. То есть мне, э, захотелось какую-то такую оверсайз джинсовку, очень такую массивную, да, где много площади, где на спине можно там, а, ну, что-то там нарисовать, да, что мне интересно. В итоге я выбрала такую огромную жар-птицу в стиле вот гжели, и вот за эту неделю, в общем, я себе расписала полностью эту джинсовку. То есть со спины она у меня такая вся да, в жар-птице такой.
Мгм. О, ух ты! Слушай, это очень быстро, мне кажется, нет?
А?
Э, это очень очень быстро у тебя получилось. Всё-таки это огромная работа.
Слушай, на самом деле, я сидела по 12 часов, <laughs> чтобы ее нарисовать.
Ох ты, обалдеть. Так, ну и в итоге получилось ли, м, добиться того результата, который ты ожидала и планировала увидеть?
Ты знаешь, да. Вот реально получилось. Я такая довольная. Хотя вот я только когда начала рисовать, э, я, во-первых, нип я никогда не работала с Это определённые краски, они более жидкие, нужно специально было съездить купить. И сначала, когда я начала, э, пробовать, я поняла, что на текстиле рисовать-то, на самом деле, очень сложно. <chuckles> И в 1 день я прям мучилась, а потом как-то
Ага, ну да, это получается новый опыт, да, для тебя был? Мгм.
Да, это новый опыт абсолютно, надо как-то правильно краску эту разводить водой, знаешь, но потом я как-то вот уже, знаешь, там, день попробовала, помучилась, и потом я уже поняла, какая правильная
Ну да, втянулась. <chuckles> Э, спустя первые 24 часа непрерывной работы ты втянулась. <chuckles> М.
<chuckles> Ну да, я просто 1 день, я не знаю, я, мне кажется, часов 14 там пыталась, знаешь, это всё сделать. В итоге всё классно получилось. Я такая довольная и, на самом деле, меня там даже тоже сфотографировали, знаешь, там даже интервью взяли у меня. В общем мой костюм произвел прям там фурор.
Ох, обалдеть, обалдеть. Ух ты! Слушай, ну это замечательно, что в итоге твои усилия окупились, что ты вот нашла вдохновение, расписала всё это. Это потрясающе. Я бы очень хотела посмотреть на такое шоу, и вот на твой костюм. Это классно. Желаю тебе <chuckles> Обязательно! Желаю тебе удачи в твоих будущих начинаниях. И пока-пока!
Да. <chuckles> Приезжай.

А расскажи, как ты обычно находишь вдохновение для новых идей?
Ты знаешь, я на самом деле исто использую разные источники. Наверное, конечно, м, самые мои важные источники- это визуальные какие-то источники вдохновль вдохновения.
Так. Мгм. То есть, э, типа "Пинтереста" там посмотреть, что-то такое? Мгм.
Вот вот, да-да-да-да, Pinterest, может быть, может быть, какие-то рилсы, знаешь, я смотрю что-то в "Инстаграме", что-то в "Тиктоке", иногда на "Ютубе". То есть тут, конечно, всё зависит от, э, а, какой-то моей идеи, да, от какого-то проекта, который я хочу ре реализовать, вот. Потому что иногда я иду уже с каким-то определенным запросом. То есть вот я там придумала себе, да, что-то, ну, у меня есть разные, знаешь, направления. И меня интересуют разные творческие идеи. Например, <sucks teeth> я люблю там что-нибудь из бисера поплести или из бусин, иногда рисую там акриловыми или масляными красками. Вот. Иногда мне хочется что-то даже сшить из одежды, знаешь, ну, что-то такое не очень сложное, да, м, какой-то свой образ, может быть, да, ну, для для какого-то определённого события.
Ага. Ага. Да, понимаю. Мгм, мгм. Слушай, а вообще с чего у тебя обычно начинается этот процесс? То есть ты, ну, вот прям, ам, открываешь, допустим Ну, во-первых, у тебя, получается, сначала приходит какая-то идея, правильно? То есть, ам Или какое-то событие, да, для которого вот, а, нужна какая-то тематика, может быть, какая-то конкретная. И уже потом ты, получается, открываешь там какие-то сайты. И вообще как этот процесс происходит?

Знаешь, ну, как это выглядит? То есть, э, <chuckles> по-разному выглядит. То есть, во-первых, э, н ну, город наш привлекает очень большое количество разных модников, которые просто приезжают. Они, может быть, не не какие-то суперизвестные блогеры или какие-то звёзды известные, да. Такие тоже приезжают, но бывает, просто приезжают обычные люди, которые хотят вот как-то засветиться, да, чтобы их сфотографировали, какие-то фотографы выложили там у себя на страничке или, может быть, в каких-то журналах, да. Ну, то есть, есть такое понятие, как, э, стрит стрит-стайл. Вот, да.
А. Ага, интересно. И вот ты стараешься, м, в этом участвовать, правильно?
Ты знаешь, я вообще, м, 8 лет уже живу в этом городе, где это проходит. Если честно, я, наверное, вот то только в прошлом году 1 раз вот так вот, ну, осознанно, знаешь, вышла. Я прям подготовилась.
Ага. Мгм. Слушай, а что тебя, э, о останавливало от этого?
Да, ты знаешь, как-то не не то чтобы что-то останавливало. Сначала я, когда переехала, я тут училась 1 там 3 года, и чё-то как-то, я не знаю, почему-то мы не ходили вот с девчонками, с которыми мы дружили. То ли у нас какие-то занятия, может, были, знаешь, мы как-то не особо заморачивались, то ли какие-то вот это вот учение бесконечное, знаешь, оно как-то не давало нам какого-то свободного времени. Ну, не знаю, может быть, интереса не было. Я вот даже не могу тебе объяснить, знаешь. <chuckles> Почему?
Мгм, мгм. Мгм. Понимаю понимаю. Мгм. Так, ну, хорошо, хорошо. И вот как ты, с чего вообще ты начала это? Как как ты, эм, скажем так, втянулась, а вот в этот процесс?
А тут как-то ты просто н

Ох ты, ничего себе! Ну, это прям очень яркий образ, на самом деле. Очень запоминающийся вот, что даже ты так его детально можешь, ам, описать. А, так, и вот, э, м, повлиял ли этот образ как-то на тебя?
Да, да. Да повлиял, но, во-первых, как бы я тоже думала, как мне можно в этом поучаствовать, да, то есть, так как я какие-то аксессуары уже тоже начала делать, там всякие сережки из бисера, да. Я ей предложила то, что у меня уже есть, но они к образу не очень подходили. У меня такого черно-красного ничего не было. Я говорю, слушай, а мне как раз где-то в "Тиктоке", по-моему, попалось видео, знаешь, ам, каких-то таких, знаешь, из текстиля типа атласа, каких-то таких ярких роз, красных таких. Я говорю: "Слушай, давай я я тебе сделаю такие, э, розы".
Мгм, мгм. Так. Ага. Ой, ты прям готова была сделать это дополнительно?
Да, да, ну, как се как аксессуар. Я вот сделала ей такие розы, и, но так как у неё всё-таки такой панк-рок, знаешь, а, стиль, я говорю: "Давай какие-то шипы ещё такие вот добавлю вот в эти розы, чтобы они как торчали прям вот из этого бутона". Она говорит: "Ой, давай, слушай". Ну, в общем, я давай искать материалы, сделала ей вот эти вот бутоны, потом думаю: "Ну чё, надо думать, в чём я сама пойду". Ну, думаю, раскрас как у меня <chuckles>
Мгм. <chuckles> Ну да, и да. <laughs> Одна-то проблема всё равно осталась, скажем так, и основная. <laughs> М-да. Мгм. Ага.
Да, моя проблема так и не решилась, мне никто одежду не не подогнал, знаешь. И, знаешь, как-то вот, когда ты начинаешь смотреть какие-то творческие ролики, да, тебе платформа постоянно чё-нибудь новенькое подкидывает. Я вижу такое видео, знаешь, где девушка расписывает толстовки, м, акриловыми красками.
Ага.
И я думаю: ой, какая интересная идея, потому что я акриловыми красками рисовать-то рисовала, но только, ну, типа картины, знаешь, вот на холсте, но не на одежде. И я думаю: слушай, классная идея. Во-первых, мне интересно попробовать. Во-вторых, а, я думаю, ну ну, времени было мало, так на секундочку уже, потому что буквально там, знаешь, неделя оставалось уже от этого от этой недели моды. Я думаю, надо ускориться. Сама сшить я себе уже не успею ничего, поэтому думаю, надо брать что-то готовое. Я себе, знаешь, купила вот через Vinted. Это вот такие, вот ты знаешь, сайты, которые б/у, да, можно какие-то вещи взять недорого.
Ага, да, да, знаю. Мгм.